Bạn ơi, mình để ý á là bản thân mình là một cái người, kiểu như là, lúc nào cũng, ơ, làm cái công việc nó khởi động chậm hơn người ta. Kiểu như là, người ta sẽ bắt đầu trơn tru công việc ngay từ đầu và người ta sẽ làm tới cuối cùng luôn, mà mình thấy á là một nửa thời gian trôi qua mà mình chưa có thể làm được. Thì suy đi xét lại thì đó giờ mình là một con người mà, kiểu, cho là phải muốn một cái gì đó nó xuất sắc, nó phải tốt, và ý tưởng của mình nó phải kiệt xuất rồi mình bắt bắt đầu làm được. Điều đó dẫn tới cái việc là mình luôn chậm trễ cái tiến độ cuối cùng á, tới những cái giai đoạn mà ngày cuối nộp bài là mình mới, ờ, vắt chân lên mình chạy. Thật ra là cái giai đoạn đầu thì hông phải là mình hông làm đâu, nhưng mà mình nghĩ là, à, bây giờ ý tưởng nó hông có hay, nó hổng có xuất sắc thì mình cũng không có hứng để bắt tay mình làm. Cho nên là mình sẽ, ờ, lên mạng mình coi cái này cái kia, rồi mình nghiên cứu cái này cái kia, nhưng mà thật ra là cũng rất là khó để mà ý tưởng nó ùa về. Đó, mình để ý là từ cái giai đoạn mình làm bài, à, đại học nó đã như vậy rồi. Đến khi mình đi làm á thì nó cũng, ơ, hình thành nên con người mình như vậy. Thì cũng rất là khó trong cái môi trường chuyên nghiệp thì người ta phải ưu tiên cái tiến độ để mà làm đúng như thế nào. Cho nên là mình cũng, ơ, đang lo lắng mình phải giải quyết cái đó và mình phải thay đổi như thế nào cho nó hợp lý nè? Trong trường hợp mà mình như vậy á thì bạn có cái lời khuyên nào cho mình được hông?
Ừm hứm. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ờ. Ờ, mình cũng nghe cái câu chuyện của bạn và mình cũng rất là hiểu cái vấn đề của bạn rồi, có vẻ như là bạn đang là một cái người khá là cầu toàn, dẫn đến là lại dẫn những cái tiến độ, những cái công việc của bạn, nếu mà nó không theo được ý bạn thì bạn sẽ rất là không hài lòng, đúng không? Thế không biết ấy, là cái việc chậm tiến độ này nó có xảy ra thường xuyên không hả bạn?
Ừm. À! Đúng rồi. Ừm, thật ra là, à, mỗi cái dự án của công ty mình á, thì cái vòng đời cỡ từ 1 tháng tới 3 tháng, thì mình để ý là với những cái dự án mà thiên về ý tưởng mà mình phải, a, nghĩ ra một cái gì đó đó, thì mình sẽ cái vấn đề mà bạn nói là chủ nghĩa hoàn hảo nó diễn ra khá là nhiều. Còn với những cái công việc mà tay chân mà có thể là giao cho mình những cái đầu việc rồi mình có thể nhập liệu này kia này kia đó, thì mình có thể làm liền được. Cho nên là cái tần suất mà diễn ra cái sự, ờ, hoàn hảo như vậy á thì mình thấy là với mỗi cái dự án sáng tạo luôn thì thường cái chu kỳ của nó, mình, ờ, thấy là, ví dụ là 1 tháng đi, thì, ờ, nửa tháng ừm, 2 tuần sau đó mình mới bắt đầu chính thức mình chạy, cho nên là mình cũng thấy rất là khó khăn với l để mà duy trì một cái giờ giấc hay là quản lý cái lịch cho nó khoa học á bạn.
Ừm. Ừm hứm. À. Ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Ờ, nghe bạn chia sẻ là một vài cái dự án, bạn có thể phải mất đến tận 2 tuần, tức là một nửa thời gian để bạn tìm ra được những cái ý tưởng vừa ý với bạn thì bạn mới bắt đầu làm, đúng không? Thế thì thực cũng khá là gấp gáp đấy nhỉ. Không biết là bạn có thể chia sẻ thêm ấy, là trong cái lúc mà bạn lấy ý tưởng đấy ấy, thì thường là cái gì sẽ ngốn nhiều thời gian của bạn nhất? Kiểu như là lúc mà bạn bắt đầu lên ý tưởng thì bạn sẽ ngốn nhiều thời gian nhất này, hay là bạn đã có một cái ý tưởng rồi, nhưng mà bạn phải mất rất là nhiều thời gian thì mới có thể, gọi là, hoàn thành cái việc, gọi là, thiết kế nó xong được?
Đúng rồi. À. Thực ra là cái giai đoạn, ờ, mà nhận, à, yêu cầu dự án nè, rồi, à, coi những cái ý tưởng, những cái yêu cầu đầu vào thì mình thấy là hông có tốn nhiều thời gian đâu, nhưng mà mình thấy là cái mà làm cho mình tiêu tốn thời gian nhiều nhất chắc là làm cho nó có một cái, ờ, tính chất gì đó đặc biệt, một cái câu chuyện gì đó nó kiệt xuất. Thì mình thấy là để mà nó khác biệt so với những thứ mà đã diễn ra hay là có sẵn trên thị trường hay là trong cái kho dự án mình đã từng làm á, thì cái việc đó làm cho mình rất là khó, mặc dù là, ừm, ở mức căn bản, ở mức mà giải quyết được những cái nhiệm vụ hay là từng cái yêu cầu của dự án á, là mình cũng có thể làm được rồi, nhưng mà để mà nó, gọi là, ừm, hoàn độc á, kiểu như vậy á, ý là, ờ, đúng rồi nè, đủ rồi nè, nhưng mà ph độc lạ đó, thì mình thấy là để mà lên một cái bước đó thì hơi khó. Cho nên là nó làm cho mình chùng bước khi mà có thể là bắt đầu một công việc chính thức á, cho nên là mình cứ bị băn khoăn là có nên làm hay không khi mình cuối cùng cũng hổng làm luôn.
À há. Ừm. À! Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. Ừm. Ừm. À, nghe bạn chia sẻ thì có vẻ bạn là một cái người cực kỳ đam mê với cái nghề của bạn ha, cũng là một cái tính rất là đáng ngưỡng mộ mà, mình cảm thấy là bạn cũng nên rất là nên tự hào về cái tính, gọi là, ờ, đam mê này, cái niềm đam mê của bạn với cái công việc này. Nhưng mà đúng là cái tính cầu toàn như bạn thì đôi khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc thật, nhất là với cái công việc là làm làm hội làm, kiểu, hội trường như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa cơ. Nhưng mà không biết là khi mà bạn bị chậm tiến độ như vậy ấy, liệu cái cảm giác của bạn như thế nào? Liệu bạn có bị áp lực, có bị căng thẳng không?
Ờ. Ờ, đúng rồi. À, thực ra là nó căng thẳng vào cái giai đoạn cuối á, tại vì ngoài cái việc là mình phải làm thì cái việc mà thời gian nó cứ trôi liên tục á, thì làm cho mình rất là căng thẳng. Đặc biệt là vào cái, ơ, tuần cuối cùng của cái việc là nộp bài á, tại vì đúng là mình sẽ, ừm, phối hợp với lại, à, ờ, những cái người trong đội nhóm rồi mình cũng phải làm sao có một cái lịch cho nó hợp lý. Cho nên là đôi khi á, là vào, ờ, cái tuần cuối thì mình cũng phải, ơ, vắt chân lên cổ mà chạy nè, mình phải, ơ, thức khuya nhiều hơn, thậm chí là, ờ, mình phải ngủ ở công ty luôn tại vì, ừm, những cái thời gian trước mình xài hông có hợp lý cho nên là cái thời gian cuối á, thì mình bắt buộc phải như vậy rồi, cho nên là nó hình thành lên cái sự mà, à, sợ tới cái ngày nộp bài luôn á bạn. Kiểu như là, ừm, nhưng mà thực ra là chưa tới mức là mình đã từng bỏ cuộc đâu, nhưng mà nếu mà cái chuyện này mà nó cứ diễn ra hoài thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không có đủ sức khỏe về, ờ, ừm, tinh thần nè, cũng như là sức khỏe về thể chất để mà làm dự án đó bạn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ơ, kiệt sức ha. Ừm. Ừ, đúng thật. Nếu mà cứ phải chạy deadline liên tục như vậy thì nó sẽ rất là mệt đấy. Và mình không nghĩ là bạn nên tiếp tục cái việc duy trì cái, ờ, lịch làm việc, gọi là, nó quá là gấp rút như thế này đâu. Thế nên là cũng có một vài lời khuyên mà mình có thể chia sẻ cho bạn sau khi mà mình hiểu vấn đề rồi. Đấy là đầu tiên ấy, bạn cũng có thể thay đổi một ít cái tư duy, một ít cái suy nghĩ để cho nó dễ dàng, để cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn với bản thân nhá. Bạn hãy cứ nghĩ đây là một cái công việc đúng là nó quan trọng thật, nhưng mà bạn không nhất thiết là bạn phải làm cho nó thật là hoàn hảo đâu. Hãy cứ coi nó là đủ tốt thôi, có thể là bạn làm n n hoàn thành đến tầm khoảng, ờ, 80% thôi là nó đã quá là tuyệt vời rồi. Và thường thường ấy, nhất là với với cái tính chất của công việc của bạn đấy là thiết kế, đấy là làm sự kiện ấy, thì những cái người mà tham dự ấy, người ta cũng không có thời gian để mà người ta cóp nhặt, để mà người ta, gọi là, đi rình mò từng cái chi tiết một làm sao để cho nó hoàn hảo, để cho nó thật là vừa ý hoặc là để tìm ra được những cái chi tiết đặc biệt đâu. Mà những cái người tham dự sự kiện, người ta cũng chỉ là những cái người thường và người ta cũng sẽ chỉ đến đấy để mà dự thôi, để mà tham gia thôi. Thế nên là bạn chỉ cần làm cho nó thật là đẹp, để cho nó thật là 80% để, gọi là, trông nó trông nó rất là đẹp thôi, không nhất thiết là phải quá là cầu kỳ, quá là đầu tư đâu. Thì bạn không biết là bạn có thể làm như vậy, bạn có thể cảm thấy ổn không? Bạn có cảm thấy hài lòng với việc chỉ thực hiện 80% cái công việc của bạn không?
Ừm. À, vậy đó hả? Ờ, cũng đúng. Ừm hưm. <laughs> Tính ra bạn nói thì nó cũng có phần hợp lý đó chứ, tại vì á, bản thân của mình là người làm ra, mà đẻ ra cái đứa con tinh thần vậy á, thì mình cũng phải chắt chiu và mình nhìn từ nhiều góc độ. Nhưng mà với những cái người mà người ta thực sự sử dụng là người ta hổng có kiến thức chuyên môn như mình, người ta cũng hổng biết là cái đó là cái ý đồ như vậy hay là nó như vậy là được rồi. Cho nên là mình ở trong hậu trường mình nhìn khác, nhưng mà có thể là người ngoài thì người ta cũng, ơ, không đánh giá nhiều tới nhứt như vậy. Thì để mình coi mình có thể, ơ, phân loại một cái điểm số nào đó cho nó hợp lý, không có thể là lúc nào cũng 10 điểm mà mình có thể là làm như bạn đó, 8 điểm thôi ha, để mình coi mình có thể hông. Nhưng mà thật ra là đối với mình thì, ờ, 8 điểm cũng là một cái mà, ừm, sự kiện có thể diễn ra nè, và mọi người cũng có thể chấp nhận rồi đó. Ừm, nghe thấy cũng ô kê đó nha.
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À. <chuckles> Ừm. À, đúng rồi đó. Đúng rồi. Và nghe bạn là một cái người rất là cầu toàn và có vẻ như là khi mà một cái sự kiện nó không đi theo ý của bạn, có thể là nó không được đẹp, nó không được vừa ý, nó không được 100% và có thể có những cái sai lầm nho nhỏ ấy, thì có thể là bạn sẽ không chấp nhận được chúng, đúng không? Bạn không chấp nhận được. Ừm, nghe cũng khá là một cái vấn đề rồi đấy. Thì chính là những cái lỗi nho nhỏ này là cái phần mà ngốn nhiều thời gian của bạn nhất. Có thể trong đầu bạn có một cái ý tưởng rất là hay, nhưng mà đến khi mà bạn thực hiện, bạn lại cảm thấy là, ôi, cái này nó không được như ý mình. Bạn sẽ lại dày công, bạn sẽ dành ra rất là nhiều thời gian, bạn ngẫm nghĩ lại, cố gắng làm sao để mà nó theo đến cùng cái ý tưởng này. Nhưng mà thực sự ấy, chỉ cần một cái thay đổi nho nhỏ đấy là bạn sẵn sàng bạn chấp nhận. Đấy là trong một cái sự kiện rất là to, trong một cái khán đài, một cái khăn căn phòng này to đùng như thế này, có thể là một cái lỗi, như kiểu là, có cái hoa nào nó đặt sai vị trí, hoặc là một vài cái nơ thắt không đúng kiểu, nó cũng không phải là một cái gì nó có thể phá hỏng được hoàn toàn đâu. Và những cái lỗi nhỏ đấy có thể là sửa sau cũng được, có thể là sau này bạn nhờ một ai đấy cũng được, không nhất thiết là bạn phải thay đổi hoàn toàn, không có nhất thiết là bạn sẽ phải làm lại từ đầu nếu mà bạn cảm thấy là có những cái thay đổi, những cái sa những cái thất bại, những cái sai lầm nho nhỏ đâu. Thì bạn cứ chấp nhận thôi, chấp nhận là nó sẽ có sai lầm thôi, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều đấy.
Ừm, đúng rồi. Ờ. À. Ừm. Vậy là lâu lâu cũng có một cái lỗi nhỏ, nhưng mà nếu mà mình có thể, a, nhìn nhận đó là một điểm tích cực nè, có thể là mình coi là, à, từ một cái lỗi nào đó thì mình cũng có thể biến nó thành một cái động lực, ví dụ như là có một ý tưởng mới hình thành từ cái lỗi đó luôn chẳng hạn, ờ, thì cũng là một cái yếu tố hay, tại mình thấy là cũng có nhiều người mà người ta có những cái lỗi rất là nhỏ mà người ta làm nên một cái, ơ, ờ, yếu tố có thể là yếu tố độc bản cho một cái sự kiện luôn á. Cho nên là cái, ơ, mẹo của này của bạn á cũng là một cái thứ rất hay để mình suy ngẫm đó chứ.
Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm. Đúng rồi, và quay lại với cái việc là bạn đã hoàn thành được, ờ, 80% cái sự kiện thì bạn sẽ cảm thấy rất là hài lòng nhá. Thì mình cũng muốn chia sẻ cho bạn một cái quy tắc rất là hay, đấy là quy tắc 80:20, tức là 80% giá trị, 80% cái kết quả mà bạn đạt được nó sẽ chỉ đến từ 20% nỗ lực của bạn thôi. Vì thế thì 20% nỗ lực này bạn lại nên tập trung vào đâu? Bạn nên tập trung vào những cái phần mà quan trọng nhất, cái phần to nhất. Ngoài ra ấy, những cái phần tiểu tiết, những cái chi tiết nho nhỏ mà không quan trọng lắm thì bạn có thể là dành ít nỗ lực của bạn thôi, bạn dành gọi là, bỏ qua luôn được, nếu mà không thì đơn giản hóa nhất có thể. Thì đấy, bạn sẽ dành 20% nỗ lực đấy là bạn đã đạt được 80% giá trị rồi. Còn lại nếu mà bạn cảm thấy là bạn làm ổn hơn, bạn làm tốt hơn được thì bạn cứ làm. Còn nếu không ấy thì bạn cũng không bị quá là kiệt sức, bởi vì là bạn cứ phải đi sửa sớt những cái ta sai lầm, những cái tiểu tiết nhỏ đâu. Thì bạn cảm thấy là cái quy tắc này có hay, nó có thực hiện được không?
À! Ừm. Mình thấy cũng rất là hay, kiểu như là, cái, a, nỗ lực của mình và cái giá trị của mình á thì nó cũng có một cái tỷ lệ giống như bạn nói vậy á. Thì mình cũng sẽ xem xét lại để mình đặt cái sự, à, à, cố gắng của mình, cái giá trị của mình như thế nào cho nó phù hợp với lại cái, a, mục tiêu mà mình muốn hướng tới. Cũng là một cái mẹo rất là hay trong cái việc là mình có thể quản lý được cái, ơ, sự mà lúc nào cũng hoàn hảo của mình á. Thì mình cũng sẽ cân nhắc giữa lúc nào cũng có một cái điểm số hoàn hảo với lại một cái tiến độ, hay là một cái nỗ lực nào đó ha. OK.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hưm. Ừm, đúng rồi đấy. Ngoài ra ấy, thì cũng có một vài cái nó khá là dễ thực hiện, nó cũng nho nhỏ thôi. Đấy là thay vì là bạn cứ nghiền ngẫm mãi đến bao giờ mà bạn phải hài lòng rồi thì bạn mới bắt tay vào làm, có thể là bạn sẽ đặt cho bản thân ra một cái giới hạn thời gian nhất định nào đấy, chỉ cần là nó ngắn ngắn thôi, có thể nó vừa phải thôi. Ví dụ là thay vì là bạn dành ra một khoảng thời gian, gọi là sự kiện 1 tháng mà bạn dành ra tận 2 tuần để mà bạn lên một cái kế hoạch làm sao cho nó thật là vừa ý, không một cái chi tiết nào nó có thể sai lệch được, thì bạn có thể đặt ra thật là ngắn thôi. Bạn có thể dành ra đâu tới tầm 1, 2, 3 ngày để bạn lên một cái kế hoạch thật là nhanh chóng, sau dấy bắt tay vào làm thôi. Và có thể là trong cái quá trình làm đấy, bạn cũng thật là nhanh chóng bạn hoàn thành trước. Khi mà cảm thấy là hoàn thành, gọi là, nó vừa rồi, hay khi mà thời gian hết rồi thì bạn hãy cứ ngừng lại, xem là bạn đã đạt được những cái gì rồi. Thấy thấy thấy hài lòng rồi ấy, thấy là bạn cảm thấy là trong cái khoảng thời gian 3 ngày đấy, bạn đã đạt được một cái kết quả trông nó rất là hẳn hoi, trông nó rất là được rồi thì bạn sẽ thực hiện. Còn nếu mà không thì bạn có thể dành ra thêm một cái khoảng thời gian ngắn hơn nữa thôi, chỉ cần 1 ngày để chỉnh sửa lại, bởi vì là bạn cũng đã có một cái bản sơ khai rồi mà. Thì nó cứ như vậy, khi mà đặt tự đặt ra cho mình những cái hạn, những cái giới hạn thì bạn sẽ thấy là bạn sáng tạo hơn rất là nhiều, so với khi mà bạn cứ nghiền ngẫm mãi một cái ý tưởng đấy.
À, vậy hả? À, OK. Ừm. Cũng đúng. Đúng đó ha, có giới hạn thì mình cũng sẽ có một cái áp lực nào đó để mà mình có thể là hoạch định một cái chiến lược nộp bài sao cho nó hiệu quả. Nãy giờ nghe bạn, à, tư vấn á, thì mình cũng, à, thấy có nhiều mẹo rất là hay và hữu dụng để mình áp dụng luôn á. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừm. Ừm, chúc bạn sẽ thành công với cái sự kiện sắp tới nhá.